هو أنا الحقيقة مِقدَّرة قد إيه الأمر يعني مع الSocial Media عمومًا ومع التكنولوجيا برضه آآ الموضوع يعني صعب التحكُم فيه بقدر كبير جدًا وصعب إن أنت تستغنى عن الإشعارات اللي تظهر لك من وقت لآخِر وخصوصًا لو كانت مرتبطة بجروبات عمل أو بإيميلات مهمة، آآ وفي نَفس الوقت آآ عايز تعمل تركيز معيّن في شُغلك. آآ طيب أنا حابة طيب ما يا هو يعني يمكن آمم، نقول إيه، اقتراح ممكن يكون ضعيف يعني، بس مثلًا آآ الإشعارات دي أنت عامل لها صوت شكله إيه؟
آآ يعني ممكن بعد ال يعني أنا عامل صوت عادي واحد لكُل حاجة.